Per il fatto dell'altitudine, no, perché più più in alto, certo. E una una cosa mhmm, non lo so, ti è mai capitato queste due allora innanzitutto tu le fai in da sola, in compagnia questi queste ti è capitato quindi di f
Mh-mh. Esatto. E Entrambe, mhmm, principalmente mi capita di farle in compagnia perché è un po' più sicuro, però non disdegno farle neanche da sola.
Okay, e ti capitato anche farla in solitudine?
Sì, c cio col mio cane dai, non proprio sola, sola, sola, sola.
Col tuo ca Okay, e ti è capitato mai qualche imprevisto, oppure qualco che ti ha messo un po' qualche animale selvatico, mi viene da pensare o o qualche situazione un po' di uhm, di di di
Mh-mh. Allora, mi è capitato uhm, quando sono qui a casa mia, quindi non in montagna, mi capita comunque di andare nei boschi della mia zona per tenermi comunque in allenamento, e mi è capitato tante volte di incontrar tipo cinghiali, lupi. I lupi, uhm, sono un problema perché, uhm eh, se si sentono
Quasi Mh-mh. Sì. Wow! Uh mamma! Eh. Cioè, hai detto no, non dico animali eh, che possono essere davvero pericolosi, cioè sia il cinghiale, sia il lupo.
S sì. Beh, allora i lupi mi è capitato 1 volta sola e molto da lontano, quindi ti devo dire non l'ho percepita come una minaccia così grande, mentre i cinghiali mi ricordo che ho proprio preso il mio cane per la collottola, l'ho tirato e sono scappata via, cosa che non bisognerebbe fare perché i cinghiali sono animali che sono pericolosi perché si spaventano molto facilmente
Eh. Ah. Sì.
e quindi una volta che si sentono in mi si sentono minacciati attaccano; e quindi correre non dovrebbe essere però io avevo paura del mio cane che si mettesse ad abbaiare
Eh, <chuckles> cer
e quindi proprio sono sfrecciata via per fortuna, mhmm, ehm, s ci siamo messi entrambi al sicuro.
E quindi, no no non vi hanno inseguito, insomma, ve la siete cavata. Mentre i lupi da lontano erano in branco, era solo, come l'hai riconosciuti, inso
No, no, no, diciamo che ho fa o Io ne ho visti 2 o 3, però mhmm, nel senso, perché di solito i lupi girano appunto 2 o 3, poi il branco è più grande, però si disperdono un pochino nella zona, no; però è anche vero che i lupi sì.
Eh. Okay. Ma tu eri a conoscenza che lì c'erano c'era la presenza di lupi pure?